ใช่ ๆ ๆ เหมือน เหมือนกับอะไรนะที่ว่า เหมือน เหมือนมิสแกรนด์คนล่าสุดอะค่ะ ก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับว่า ตามติดดูละครคุณธรรมของเขาอะ จนรู้จักเขาเลย ตอนหลังมาเห็น อ้าว กลายไปเป็นมิสแกรนด์ไปแล้วเหรอ? ใช่ <chuckles>
ใช่ ใช่ อืม อ๋อ เออ ๆ แต่เขาก็เก่งนะ ไอ้นี่ด้วยเขาแบบว่า เขาอะไรอะ เฉิดฉายมากอะ เก่งมาก เพราะว่าจริง ๆ อะ เรา ว่าคนหนึ่งอะ ชื่ออะไรนะ ชื่อเฌอเอมเปล่าคะ? อันนั้นเขาก็ เก่งมาก ใช่ ๆ เราว่าคนนั้นเขาก็แบบสู้นะ มาหลายปลี มาหลายปีมาก แต่ว่า ก็นั่นแหละคนนี้เขามาแรงจริง
ช เฌอเอม ๆ